بالضبط، خ خوفه من الفشل يدفعه لقُدّام، أنا واحد من الناس دي، يعني ما أحبّش ما أحبّش حد يقول عليَّ فاشل وفي واحد تاني ممكن يستسلم لحتّة الخوف من الفَشَل، وما يتعلِّمش حاجة خالص، طَب أنا ليه ليه ليه ليه أعمل الحاجة دي وليه أتعلِّمها ما دام كده، كده أصلًا في في في أصلًا
جميل. حلو أوي. إمم. إمم. طَب ممكن تحكي لي يعني عن تجربة أو حاجة مرّت معاك كده تكون حاجة حقيقية حصلت لك وكانت شديدة أوي؟
وتتعبني نفسيًا. آه طبعًا، حاجة تتعبني، تتعبني يعني وأنا يمكن مَرّ في حياتي تجارب من دي كتير خالص، يعني آآ، يمكن أحكي لِك.
إمم. إمم.